لأ بانزّل حاجات بصراحة، ي بس بز بانزّل حاجات مش كتير، بس أي حاجة ليها علاقة بشغلي أنا، آآ بابقى بانزّلها يعني لكن ما بانزّلش حاجات، اللي هو يعني في ناس بتنزّل Posts كده in general، أو بيكونوا بيتكلموا عن فكرة معيّنة، لأ أنا كنت بانزّل الحاجات أو أنا بانزّل الحاجات ليها علاقة بشغلي، لو لو مثلًا نزّلت event، معيّن، لو عملنا مثلًا نزّلنا summit، أو كنّا وعملنا sponsorship في حتّة، يعني بانزّل الحاجات اللي ليها علاقة بدي. آآ آه بالضبط.
امم. كويس، كويس أوي طب أنتِ كويس جدًا، طب أنتِ بتشوفي إزاي LinkedIn ممكن يفيد أي شخص عمومًا في في علاقاته بالناس، أو البراند بتاعه مثلًا في مجال عمله، أو يعني بتشوفي إيه فايدة LinkedIn عمومًا آآ للأشخاص؟
إمم. بُص هو ساعات برضه يعني LinkedIn بيبقى آآ مصعّب الدنيا شويّة كده، أما تيجي تخش تلاقي ده بقى مش عارف إيه، وده إيه، وده إيه، وتلاقي titles كده اللي هو بجد يا جماعة، طب أنا في السوق وباشتغل وساعات مش بافهمش الtitles اللي الموجودة دي، أنت أيوَه بجد اللي هو أنتم بتعملوا إيه؟ الtitle ده بيشتغل إيه؟ ف فهو ساعات بيبقى مكبّر الموضوع. <laughs> يعني ال الCEO، والCFO والحاجات دي ماشي، بس بجد في titles حاليًا بجد مش ب مش باعرف ده إيه، ف فيعني هو آه، يعني المفروض بقى الإنسان وهو في ناس بتتعقد لمّا تخش تشوف الموضوع ده عامل كده في ناس، اللي هو طب وأنا فين، والناس دي فين؟ وأنا هاشتغل إيه، وأنا هاعمل إيه؟ آه، آه، بجد حقيقي يعني أنا عندي واحدة صاحبتي بتشتغل في بنك ويعني حاجة لطيفة و و وقد الدنيا. كانت بتدوّر على شغل تاني، فأنا قلت لها يا بنتي بس هي بقى لها في البنك ده بقى سنين وسنين، فقلت لها: "يا بنتى، طب ما LinkedIn واعملى بروفايل وشوفي الدنيا وقدمى وبتاع." <tsk> بعديها بأسبوع كده لقيتها بتسألني بتقول لي: "إيه ده يا بنتي إيه الناس دي؟" قُلت لها: "لأ، دول ناس" <laughs> قُلت لها: "دول ناس عادية خالص خالص، مافيش أي حاجة، هو بس الفكرة إن بيبقى الtitles والموضوع ده بيبقى كده." قُلت لها: "هو عادي ما فيش أي حاجة." فَلأ في ناس بتتعقد جامد بصراحة، فيعني أقول لهم عادي يعني خش ودوس واتعلم و وقدم وكده.
امم، امم، امم، امم، نِ نزلت إمتى؟ <laughs> إمم اللي هم بيبقوا من 3 حروف. بالضبط. أوكي. امم. أوكي. آه بيتأثروا نفسيًا. أوكي. امم. تمام. <laughs> امم.